Ciao guarda io, uhm, ho dei dubbi, uhm, su, uhm, appunto questa difficoltà che sto trovando ultimamente. Ovvero, uhm, quella di trovare del tempo utile per uhm, anzi da dedicare, uhm, al mio hobby preferito che è la palestra. Uhm, ti dico questo perché, uhm, qualche mese fa, avevo sicuramente molto più tempo a disposizione, uhm, ci dedicavo 2 ore, uhm al giorno 4 volte a settimana e riuscivo tranquillamente, anche, uhm, ovviamente a recuperare tra un allenamento e l'altro, uhm, ed era insomma una gestione abbastanza semplice. Da, uhm, 1 mese a questa parte più o meno, uhm, essendo che comunque mi sono trasferita in una nuova città, uhm, sono in una nuova casa, ho un nuovo lavoro oltre che a frequentare un corso, uhm, universitario, uhm, diciamo che la gestione del tempo per me è, diventata, uhm, abbastanza difficile. Uhm, dedicare del tempo alla palestra per me è diventato, uhm, difficile, veramente molto difficile. Uhm, cerco comunque di ritagliarmi del tempo, ma mi rendo conto che, a volte, uhm, arranco no, non è veramente molto difficile. Quindi, mhmm, ovviamente, mhmm, questa cosa mi mi rende molto frustrata perché, ehm, è una è una mia grande passione ehm, niente sono qui a capire come e se si può bilanciare, uhm, insomma, il tempo dedicato agli impegni e alla vita quotidiana e il tempo da dedicare alla propria passione.
Guarda, mhmm, <smacks lips> innanzitutto, uhm, ti dico che mi fa molto piacere che tu voglia condividere con me queste tue preoccupazioni, e io cercherò di esserti d'aiuto al meglio delle mie possibilità. Ecco, mhmm, per fare questo però se sei d'accordo vorrei prima farti un paio di domande per capire e inquadrare un po' meglio la tua situazione.
Assolutamente sì.
Grazie, allora innanzitutto vorrei capire tu mi hai parlato dell'hobby della palestra: ma è l'unico hobby o esistono altri hobby che magari ti richiedono tempo e attrezzature diverse?
Mh-mh. Allora guarda, uhm, l'unico hobby che mi richiede fisicamente di, ehm, uscire insomma, di quindi di lasciare casa è semplicemente la palestra. Poi ho altri hobby, uhm, che però si possono tranquillamente svolgere a casa: ho l'hobby della lettura, ehm, mi piace molto il cinema, mhmm, la musica, ma sono comunque hobby abbastanza, uhm, come dire, tranquilli, uhm, nel senso che ci posso dedicare del tempo quando sono a casa, quando sono un pochino più ehm, più rilassata. Ecco, la palestra invece è l'unico hobby, è l'unica passione, uhm, che mi richiede proprio di lasciare l'abitazione, comunque prepararmi per andare, uhm, in palestra, uhm, insomma richiede un pochino più di ehm, di attenzione sì, di attenzione e di impegno proprio nella gestione nella gestione del tempo. Ehm si.
Sì. Mh. Di attenzio Certo, certo. Chiaramente. Ecco guarda, mhmm, ti faccio un'altra domanda: allora durante la giornata sei abbastanza impegnata, mi elenchi, cortesemente, quali sono i tuoi impegni fissi che ehm, ehm, per capire esattamente dove anda dove possiamo andare a ritagliare un po' di tempo. Quali sono quegli impegni fissi che sono inderogabili?
Mh-mh. Allora, uhm, sicuramente, uhm, il tirocinio che sto svolgendo in questo periodo che, uhm, comunque mi impegna, uhm, quelle 3, 3 ore, più o meno, uhm, giornaliere dal lunedì al giovedì. Quindi, uhm, già, uhm, insomma le prime ore della mattina io le, uhm, le passo a scuola svolgendo questo questo tirocinio qui. Poi mh-mh.
Mh-mh. Ecco ma sai dirmi, più o meno, l'orario esatto, se c'è un orario predefinito o se va un pò a random?
Sì, è random perché, uhm, sto seguendo gli orari della mia tutor del tirocinio, e sono orari molto variabili, nel senso che ogni tanto ho le prime 3 ore, ogni tanto ho la seconda e la terza, uhm, insomma dipende un pò, uhm
Mh-mh. Okay. E a che ora si comincia di solito? Minimo? Alle 8:00, comunque n mai prima delle 8:00. Okay.
Alle 8.00 alle 8:00. No, no, no, no, mai prima delle 8:00. Il problema, adesso che mi mi insomma, stiamo parlando e che ho dimenticato di aggiungere, è che purtroppo, uhm, la palestra in cui mi sono iscritta, uhm, in questo in questa nuova città, uhm, apre alle 9:00 e non prima. Esatto, perché la palestra in cui, uhm, andavo prima nella mia città natale, uhm, era già aperta dalle 6 e mezza della mattina, quindi era un pochino più più gestibile la situazione. Ehm, una volta che ho fatto queste, insomma, queste ore di tirocinio, ehm, torno a casa e generalmente mi dedico o alle faccende domestiche o, se è proprio tardi, uhm, insomma ceno uhm, pranz scusami, pranzo subito, uhm, perché torno a casa veramente che ho tantissima fame. Ehm, il problema è che adesso vivendo sola, ovviamente ho una serie di mansioni, uhm, aggiuntive che prima che prime non avevo; quindi, a volte si aggiunge la spesa, a volte si aggiungono appunto, come dicevo, le faccende domestiche, ehm insomma sono, mhmm, ho una routine che è abbastanza piena ma è anche molto molto variabile. Il, mhmm, diciamo che il momento un pochino più tranquillo, uhm, della giornata forse è il primo il primo pomeriggio, ecco; mhmm, la maggior parte delle volte sì.
Ah, okay. Eh, si. Mh, certamente. Si. Allora guarda, mhmm, è chiaro che tu il mattino, insomma, essendo un orario molto variabile, e finisci a ridosso del pranzo, probabilmente il mattino, almeno fino alle ore 12:00, non possiamo toccarlo in modo che tu sia libera di poter giostrare questo tempo per il tuo tirocinio. Mattino presto la palestra, chiaramente, è chiusa quindi anche lì c'è poco poco margine per trovare una soluzione. Allora, è vero tu mi dici che "Ho il primo pomeriggio," però è anche vero che al primo pomeriggio vuol dire dopo pranzo.
Mh-mh. Eh. Mhmm, sì. Praticamente sì.
E e ehm, sarai d'accordo, ehm, con me, mhmm, che allenarsi con il pasto nello stomaco non è la soluzione migliore.
Non è esatto. Non è il massimo. Infatti
Ecco. Allora già qui a mio avviso, potresti provare, se chiaramente al mattino fai una buona colazione ad allenarti dopo il tirocinio. Cosa vuol dire: borsa in macchina, se chiaramente vai con, ehm con la macchina o ecco, perfetto: borsa in macchina, appena finisci di lavorare ti rechi in palestra che, normalmente, se è una palestra di fitness comunque, fanno continuato dal mattino quando aprono, fino alla sera anche tardi. Quindi potrebbe già essere una prima soluzione, cosa ne pensi?
Mh-mh. Mh. Sì, sì, certo. Sì. Mh. Certo. Assolutamente sì e in realtà adesso mi stai facendo pensare anche al fatto che, uhm, molte volte sono di corsa e non faccio una giusta colazione, quindi probabilmente potrei iniziare a fare una bella colazione abbondante, quindi anche molto equilibrata: grassi, carboidrati e proteine; uhm, sicuramente sarò, uhm, sazia per un bel po' di ore, pa portarmi magari un frutto e, dopo il tirocinio effettivamente recarmi in palestra. Diciamo che questa idea non mi è mai, uhm, venuta semplicemente perché, uhm, come ti dicevo, uhm, io dopo il tirocinio sono affamata, cioè sono veramente affamata, uhm, ma perché non, e ehm non facevo una giusta colazione. Adesso pensandoci, effettivamente, uhm, con un pasto equilibrato nello stomaco sarebbe sicuramente più facile allenarsi dopo dopo il tirocinio. Mh-mh.
Mh. Certo. Esattamente. Guarda, per la colazione io ti posso consigliare, poi devi vedere tu se ti piace, se li mangi oppure no <coughs> scusami, <smacks lips> ti posso consigliare di fare un poco di frutta, poca eh, non tanta, <smacks lips> e poi delle uova. Delle uova che, se ti piacciono, io, mhmm, ti dico come le ma le ti dico come potresti, ehm, provarle: magari, ehm, le cuoci, le fai sode la sera prima ehm, al mattino non devi far altro che sbucciarle, tagliarle grossolanamente; un po' di sale, se possibile sale rosa dell'Himalaya o meglio ancora il sale celtico perché dà hanno hanno delle proprietà come sali minerali importanti; eh, o f olio olio d'oliva chiaramente, possibilmente un buon olio d'oliva che anche so capisco che non è facile trovarlo in questi periodi, però un buon olio d'oliva; e se poi ti piacciono delle spezie magari un po' di curcuma e un pizzichino, proprio leggerissimo di pepe, e ti fai un bell'uovo sodo così. 1, 1 e mezzo è più che sufficiente, non è necessario se lo fai per un po' di tempo regola dopo l'uovo puoi anche mangiarti, qualche cosina di carboidrato, qualcosa di zuccherato ma poco, eh, zuccheri sempre pochi eh, mi raccomando. Se fai una una colazione di questo tipo, vedi che tu e arrivi tranquillamente ad allenarti e ti ti accorgerai a che tu dirai: "Sono a stomaco vuoto", sì perché hai mangiato al mattino presto, <smacks lips> il tuo corpo ha già assimilato e digerito tutto completamente e ad avrai ancora più energia di prima, per allenarti. Quindi non mangiare l la mela prima di entrare in palestra.
Certo. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Mh. Okay. Mh-mh. Certo, sì. Ah, okay. Guarda non non sapevo e soprattutto mi hai dato un'idea, uhm, fantastica per la colazione, sicuramente molto pratica perché appunto non, uhm non c'è niente da cuocere al momento ma, ehm, come mi dicevi tu, ehm, basterebbe solo sbucciare le le uova sode, quindi veramente veramente fantastica come idea. Ehm, per quanto riguarda l'olio d'oliva, voglio sottolineare: vengo dal da una delle regioni produttrici di olio migliori, quindi sì, almeno su quello eh sì.
Oh, che bello. Quindi sai bene ecco, questo è importante questo è molto importante. Guarda secondo me un'altra cosa che potresti provare è, ehm, ridurre il tempo di permanenza, ehm, in questo caso come hobby la palestra; quindi se vai se riesci ad andare regolarmente 3/4 volte a settimana, anziché fare 1 ore 1 ora, 1 ora e mezza, puoi fare tranquillamente mezz'ora, 40 minuti; però è chiaro che deve essere regolare durante la settimana. Quindi questo ti porta, fai 30,40 minuti di buon lavoro, o okay, senza esagerare ma un buon lavoro; dopodiché vai a casa, ti fa il tuo bel pranzo e probabilmente riuscirai anche nel pomeriggio a fare le faccende di casa. Se questo però è importante che devi riuscire ad essere molto regolare; quindi 3 3 volte a settimana per forza, se riesci anche 4 li poi valuti tu. Cosa ne pensi?
Eh sì, sì, sì. Mh, giusto. Assolutamen Mh-mh. Guarda, sì. Oka perfetto. Ah fantastico guarda sono sono degli degli spunti veramente molto validi. Uhm, la costanza sicuramente non non mi manca. Uhm, ciò che mi mancava probabilmente era proprio un un piano di organizzazione e una routine, uhm, insomma specifica anche per quanto riguarda, uhm, la, mhmm insomma l'organizzazione della della colazione. Quindi
Ecco, bravissima. Secondo me, se usi anche un calendario, come quelli del telefono ad esempio, metti il blocco della palestra, metti i inserisci nel il blocchetto lo slot con la palestra, in modo che se devi prendere altri impegni in quel quel blocco, quello slot è occupato. Così è l'unico modo per io consiglio sempre: in agenda prima devi inserire il tempo per te e dopo tutti gli altri impegni.
Mh. Ecco, infatti. Giustissimo, e questa è anche un'altra cosa che mi manca, cioè proprio, ehm, il fatto di organizzare su un calendario, uhm, ogni impegno e soprattutto lo mhmm, seguirò questo consiglio che mi hai dato: prima i miei impegni e poi tutto il resto; perché anche questa è una cosa che devo ancora imparare. Guarda io ti ringrazio perché sei stato veramente prezioso con i tuoi consigli e ti aggiornerò sull'andamento.
Ottimo. Grazie a presto e buona serata.